Alors, hem, en ce moment, je suis un peu dans une ph phase, heu, <blows air> compliquée je dirais
Oui.
dans le sens où, heu, je perds un peu la motivation sur toutes les tâches, tous les projets que j'étais, heu que j'avais en cours. Heu, parmi ces projets il y a mon doctorat, que je suis en plein dedans là et heu, depuis la rentrée, heu, je m'arrêtais pas 1 seconde de bosser, bosser, bosser, sauf que, hem, je discutais avec un un monsieur diplômé
D'accord. Oui.
et heu, en discutant avec lui il m'a déprimée. Il m'a vraiment, heu, mis, heu, une claque de réalité, comme on dit.
Ah bon? D'accord.
Heu, il m'a dit comme quoi, bah, le salaire c'était pas ouf, que, heu, pour, heu, sortir un papier, c'était, heu, compliqué, qu'il y avait beaucoup d'élitisme. Enfin, tout ce tout plein de choses en fait, qui m'ont fait me dire: «Mais mon rêve que je touche du doigt, en fait c'est loin d'être un rêve» et du coup ça m'a vraiment mis un coup. J'en ai mal dormi le soir, et là depuis quelques jours, je sais pas trop quoi faire, quoi penser.
Oui. Mmh, d'accord. Bon, déjà c'est normal, hein, de ressentir ce genre d'émotion, parce que comme tu t'es dit comme tu as dit, tu as pris une claque un peu, heu, un retour à la réalité que tu avais pas forcément, heu, hem, envisagé, heu, ni, heu, bah voilà, ni <chuckles> ni anticipé, donc, heu, oui, c'est tout à fait logique que tu ressentes ça, et heu, cette conversation avec lui tu l'as eue quand?
Mmh. Mmh mh. Je l'ai eue la semaine dernière.
Ah oui d'accord, donc c'est quand même, heu, très récent, et heu, au-delà du du fait que tu aies mal dormi et que tu t'es sentie, peut-être, un peu déprimée, hem, qu'est-ce que ça t'a fait, heu, repenser par la suite? Est-ce que ça t'a donné envie de de de changer de voie ou quand même de de te tenir à à ç à ça, à ce rêve que tu as?
Ouais. Bah en fait, heu, changer de voie non, parce que sinon ça voudrait dire que j'ai sacrifié, heu, 8 ans de ma vie pour rien. <chuckles> Ça serait compliqué. Mais, hem, je pense que ça m'a mis une claque parce que j'idéalisais énormément ce c ce métier, ce statut
Bien sûr. Oui. Mmh mh.
hem, mais j'essaie j'ai pensé j'essaie de retourner la situation dans plusieurs sens, et cetera, et je me dis: «Mais en fait, heu, ce qu'il fait lui, moi, j'ai pas forcément envie de faire exactement la même chose».
Oui.
Hem, les générations aussi, elles sont différentes. Moi, j'aimerais beaucoup être, heu, sur les réseaux sociaux, quelque chose qui est actuel, heu, alors que lui, c'est un monsieur, heu, qui doit avoir, heu, 50 ans à peu près. Du coup les réseaux sociaux, c'est, heu, pas trop son truc, bien qu'il y ait beaucoup de personnes, beaucoup plus âgées qui qui sont très heureux sur les réseaux sociaux, mais bon.
D'accord. Ouais. <chuckles> Oui, c'est vrai, et heu, qu'est-ce que tu comptes faire en fait comme, heu, comme, heu, comme métier à à la fin de de tes études? Heu, tu as un un un un domaine précis?
Et voilà. Heu, hem. Oui, heu, en fait je suis en science, en neurologie plus précisément.
D'accord.